Oye, este, platícame algo, ¿hubo alguna persona que que fue la que más te ayudó, más te guio en tu carrera? ¿Y y quién fue, y por qué?
Pues yo considero prácticamente, mm, 3 personas, por así decirse. Eh, no, no, bueno, o sea, fue fue una que siempre estuvo ahí, obvio, pero, pues se fueron sumando más en el camino Y p l y, pues yo los pondría como tipo en un top, por así decirlo, porque, eh, pues unas fueron momentáneas, pero de realmente sí me guiaron bastante. Y y ya, así. Pero sí.
Okey, no fue solo una. Sí. <smacks lips> Oh, afortuna Sí. El top 3 de los guías, este, eh, de en tu carrera.
Sí, claro. Eh, yo yo yo pondría la primera en primer lugar, este, a mi madre
<chuckles> Muy bien. Sí.
que fue como que la que siempre estuvo así como que ya sabes, ¿no? Desde desde el inicio, ¿no? Este, pues como que orientándome, de alguna manera pues, eh, poniendo como también un poco de su experiencia personal, este, para poder pues decirme cosas que a lo mejor yo pude haber estado hacie sintiendo, que no sabía porque pues obviamente pues es como que el las primeras experiencias y pues esos comentarios pues la verdad es que ayudan bastante a, como mantener la calma, a ser un poco más resi sí claro y a ser un poco más resiliente, este, por así decirse, ¿no? Este. Ajá.
Mm, ujú. Sí. Ujú. A centrarte. Ujú. Oye, eh eh, una una duda que me surge, este, eh, ¿tu mamá también tuvo eh, una carrera eh, y te acompañaba? ¿Era conocía la carrera que tú estudiabas, algo así? ¿O simplemente eran consejos respecto a a tus decisiones de vida y a tu y a tu oh, eh, carácter, etcétera?
Ujú. Sí, fue como ambas, ¿sabes? Porque, mm, obvio, los primeros comentarios, eh, o sea, mi mamá estudió la carrera de inglés, o sea, de para maestra.
Ujú. Ah, de acuerdo.
Este, y pues ya ejerce desde hace mucho tiempo, ¿no?, em, pero sí, como tal
Sí.
nunca acabó y nunca pudo como titularse, eh, pero, pues a lo largo de como toda esta experiencia, pues me pudo dar como tipo estos consejos de de vida y exactamente, y aparte, pues también como pues soy su hijo, pues obviamente conoce exactamente, pues a lo mejor lo que yo esté estoy pensando, ¿no?, entonces, pues sí, recuerdo que en varias ocasiones, pues, no sé, ya yo, por así decirlo, como mitad tal vez de carrera, no, como un poquito más allá de la mitad de carrera, porque sí recuerdo que ya eran como, eh, creo, tipo octavo, eh, semestre o noveno semestre, algo así, en la que, sí, ya casi al final, en la que, o tal vez un poquito antes, ¿sabes?, porque ya empezaron a hacerse como las materias un poquito más pesadas, porque justo, pues empezaban a ser un poquito más específicas a a a un tema en particular, ¿no?, o sea, yo yo, por ejemplo, estudié, este, ingeniería agrícola, entonces, soy soy agrónomo.
Ujú. Sí, su experiencia profesional, claro. Sí. Ajá. Ujú. Ya hacia el final. Ujú. Sí. Oh ya. Sí, sí, sí.
Entonces, este, pues, de repente ya las últimas carreras iba como tipo enfocada a mecánica y química de suelos, este, eh, biología molecular, todo ese tipo de cosas que, pues, sí sí están como un poquito más pesadas, ¿no?
Mm, órale. S muy densas, ajá, sí.
Ujú, entonces, este, no, yo de la exigen exactamente. Eh, aparte porque también los profes, pues ya eran como que ahora sí los meros chidos, ¿no?, <chuckles> este, los los más pesados y más estrictos, tal vez de, de la carrera, porque, pues, ya son como personas que s una, su casi toda su vida se han dedicado a la investigación y a la docencia, ¿no?, entonces, para ellos es su vida, ¿no?, entonces, pues sí, te lo platican con una pasión, pero también con un tipo de exigencia, eh, pues un poquito más demandante, ¿no?, entonces, yo en esos momentos, eh, pues sí, la verdad es que, pues ya me había casi, casi que, no roto, pero sí ya la, exactamente, ya como que no no hallaba ni para dónde hacerme, ¿no?, porque,
Y la exigencia era mucha y tú te sentías abrumado. Ajá. Claro. Sí. Ya. Ya querías tirar la toalla. Sí. No s no sentías, dice el dicho lo duro sino lo tupido. <chuckles> O bueno, era tupido y era duro.
<chuckles> sí, exactamente, porque, eh, <chuckles> pues prácticamente porque yo sentía que no, no avanzaba, ¿no?, o sea que, que yo le echaba todas las ganas y estudiaba y estudiaba y a la hora de los exámenes siempre había una cosa que me hacía s pues no reprobar porque nunca reprobé, pero tampoco era de dieces, ¿no?, y y a veces todo el esfuerzo que uno ponía, pues decía: "No, pues ahora sí me va a ir bien.", y de repente veías un 7, ¿no?, y tú así como que "no", ujú, y aparte yo quería mantener un buen promedio, ¿no?, porque yo yo inicié superbién, o sea, casi casi que promedio de 10 y así, y de repente como fue avanzando la carrera, ya de repente acabé en 8, ¿no? 8, 7 algo así, y fue como,
Ujú. Y era frustrante. Ujú. Oh. Sí. Oye pues i imagínate cómo iban los otros. <laughs>
Sí, imagínate, sí, exactamente, y aparte es lo que también me frustraba era eso, ¿no?, que yo veía gente que que parecía no esforzarse tanto y tenía mejores calificaciones que yo, ¿no?, a lo mejor era mi percepción, pero yo lo sentía así, y entonces eso, por ejemplo, en esos tipo de comentarios mi mamá me ayudó mucho, ¿no?, a a como ser un poquito más tolerante, digamos, conmigo mismo y pues está bien exigirse, pero no a tales grados porque ya no es sano, ¿no? <chuckles>
Oh. Ah caray. Ujú, claro.
Ese tipo de c de cositas fue como que, eh, lo que me ayudó, me guió, por así decir, y también, como te mencionaba, que tengo así como un tipo TOC, <chuckles> este, l digamos que la segunda persona sería, este, mi hermano,
Ajá.
porque a pesar de que mi hermano es, eh, más pequeño que yo, pues, de alguna manera que yo t sea más o menos como su ejemplo, pues también es como una guía, porque no me hace perder como el el camino, ¿no?, o sea, de que tengo que ser exactamente, o sea, que tengo que seguir para poder darle como, digamos, ese tipo de ejemplo, ¿no?, y, pues, a lo mejor en ese momento no se vio, pero hoy, por ejemplo, pues sí, ya como que esos, ya puedo cosechar esos frutos en términos agrícolas, <laughs> es
Sí. Sí. Un aliciente para, Ajá, con continuar. Claro. Sí. Ujú. <laughs> Sembraste y ahorita ya es tiempo de de cosechar. Oye, eh, sabías que él te observaba y que e e era algo significativo para él, ¿y el fruto resultó bueno, supongo?
De cosechar. <laughs> Claro. Sí, porque digamos que él como que en al principio le costaba mucho este asunto de estudiar porque, pues, hubo un tiempo estaba como muy tipo reque rejego en no estudiar y, y ahorita, pues, ya está, en ahora sí, ya entró a una carrera, este, de de cirujano dentista, ¿no?, entonces, a mí, pues, me <chuckles> ah sí,
Ujú. Ujú. Ujú. Ay, <chuckles> complicada también.
Sí claro, y entonces, a mí, pues, ya superorgulloso, ¿no?, de haber ayudado al menos en ese como motivación, por así decirlo, porque
¿Y te tiene a ti para que no le cuenten las muelas?
Exactamente. <laughs>
<laughs> Ah, mira qué in qué interesante, qué padre, y y entonces él él, este, em, ha seguido tu ejemplo y y tú sientes que eso es algo que te te motivaba y y ahorita ya lo estás viendo, ¿no?
Sí, no, y Sí, porque, pues sí, ya como que ya lo noto tol totalmente otra perspectiva de él, ¿no?, y aparte, hace poco, pues me mandaron ya por fin mi correo en el que ya me dicen, no, pues ya el título lo puedes recoger tal día, ¿no?, o sea, semanas.
Ujú. Ujú. Ah, qué padre.
Entonces, pues también para él es como, como de cierta manera interesante y aparte también como tipo ejemplo de decir: "Oh, todo esto tuviste que pasar.", ¿no?, <chuckles> y entonces, exactamente, entonces, pues también ya de alguna manera, pues él también se ha dado cuenta, eh, que que, pues, son todos estos pasos y cómo te mandan e los correos y cómo es tipo la burocracia, ¿no?, pero, o sea, tipo él como que puedo decir que a lo mejor yo soy su guía, pero sin darse cuenta, pues él también fue mi guía, ¿no? <chuckles>
Sí. Sienta un precedente, claro, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí fue tu tu, eh, aliciente. Ha hay un dicho que dice que la la educación es un árbol de de raíces amargas, pero de frutos dulces, y entonces él te vio en las amargas y ahora está viendo que estás cosechando los dulces, ¿no?
Ujú. Oh, qué bonita frase. <laughs> Sí, exactamente. Y yo podría también decir que una tercera persona, que digamos hoy n no está conmigo, no en el sentido de que, pues, pereció, ¿no?, por así decirlo, sino que, este, pues, digamos que en ese momento era mi novia de la carrera, y, pues, de alguna manera nos apoyamos mutuamente, ¿no?, a a tal grado de que de verdad, o sea, cuando ya íbamos en picada, porque en un momento sí s nos sentimos como que bien sofocados por la misma carrera, este, nos conocimos justo en ese momento y como que hubo cierta química que nos hizo como crecer juntos, como tipo este este sentimiento o esta como competencia sana, ¿sabes?, en en la que, pues sí, ella veí yo veía que ella de repente ya le iba muy bien en un examen de tip eh, equis materia, y yo decía: "No, pues yo tengo que estar al nivel.", ¿no?, para que, pues no no, pues, ya s no no porque me importara mucho qué dijeran, sino que por querer como mantener, pues sí, tipo el mismo nivel, ¿no?, ajá, de decir: "Oh, pues ya sé por qué están juntos", ¿no? <chuckles>
Mm. Sí. Ujú. Ya, ya. Ujú. Sí. Ya, ya. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿El nivel? Ajá. Sí, claro. Oye, entonces s digamos que se jalaban uno al otro e y y se eso les daba impulso.
Sí, porque también, por ejemplo, no sé, mu o sea, hubo ya ocasiones en las que ya metíamos mejor las las materias juntos, y y sí, pues n pues sí, prácticamente casi todas, este, estuvimos juntos de aquí hasta que terminó la carrera y entonces, este, pues ya hacíamos equipo, ¿no, y de hecho, recuerdo que u una vez una una maestra que era de las que te digo que superestrictas y pesadas, como que de repente nos empezó a notar a a nosotros dos.
Mm. Ya. Ujú. Oh. Ajá. Sí.
Y nos y nos dijo un comentario que hasta la fecha no se me puede olvidar, que me dijo, o sea, cuando estábamos creo que a punto de exponer, o no me acuerdo si habíamos atacado de exponer un, pues, un tema, se nos acercó como a ponernos la calificación y nos dijo, me nos dijo a los dos, pero s primero se dirigió hacia mí y me dijo: "¿Sabes?, yo pensaba que al principio tú eras el listo y tú jalabas a a a esta chica.", ¿no?, se llama Maite, "Tú jalas a Maité".
Ajá. Sí. Sí.
Eh, y me di y yo así como que, "ah", pues sentí bonito, pero sentí como gacho de lo que le estaba diciendo a ella, ¿no?, y después y ense y enseguida dijo: "Pero después me di cuenta de que". No, dijo: "y después pensé que Maité era la inteligente y solamente te estaba jalando a ti." Y y yo así como que: "¡ah caray!" <chuckles> Y me dijo sí. <chuckles> Y después cerró diciendo: "Pero ahora me doy cuenta que los dos, este, son son muy inteligentes y los dos se están jalando mutuamente". Y nosotros así como que, "ay", sentimos bien bonito, ¿no?
Sí, sí, sí. Oh. <chuckles> <chuckles> Ya me la volteó. Ah. Oh, qué padre, qué buen comentario.
Mm. Pues, sí, la verdad, sí, porque sentimos como ese justo lo que estábamos haciendo, pero que ya que una maestra de ese forje te lo reconociera, es como, como todavía más bonito, ¿no?, y pues sí, ya nos hacíamos nosotros las l el súper equipo, ¿no?, por así decirlo. <chuckles>
Y sí. Sí. Eh, ¿Y siempre trabajaban en equipo o a veces era e alcánzame si puedes?
Eh, prácticamente sí era, era en equipo, aunque sí había unas materias en las que ella s era súper, superbuena, y la verdad a mí me costaba, pues sí era básicamente "alcánzame", ¿no?, <chuckles> este, pero yo también tenía unas que otras materias en las que yo también era bueno y, pues era como "alcánzame", ¿no?, pero, pues te digo, ese como afán de de de ir a la par, como que nos ayudábamos a estudiar, ¿no?, y y cosas así. Ujú.
<laughs> Ah, muy bien. Sí. <laughs> Ajá. Sí, no dejarse y y echarle más ganas al asunto.
Claro y y como te digo, o sea, los 2 ya estábamos en un momento de picada en la que ella también ya casi, casi que estaba a punto de, como de abandonar la carrera, por así decirse, porque ya no no podía, ¿no?, yo yo notaba que no podía y yo también notaba que ya se me estaba dificultando un buen, y te digo que en ese momento sí fue fue como que el impulso oportuno <chuckles> que necesitábamos para poder salir, y y, de hecho, ella se tituló primero que yo. <chuckles> Sí, sí, sí, de alguna manera eso sirvió, ¿no?, como que del de plano de querer ya abandonarla, o sea, porque yo nunca llegué a ese extremo, ¿no?, pero sí noté que ella sí de plano quería abandonar en algún momento, y pues sí, como que se invirtió todo y de repente ya la vi, o sea, porque en algún momento, pues tuvimos que cortar por por diferentes, eh, situaciones también de la vida, no por otra cosa, sino que, pues, por la misma la vid la vida misma, ¿no?, que, pasaron cosas, el chiste es que.
Ujú. Ujú. Ah, mira, eh, mira. Ah, bueno. Ajá, Sí, sí, sí. Ujú.
Yo tratando de hacer mi servicio social y cosas así, yo veía que ella pasaba y, pues, de repente le hablaba, de repente no, pero yo veía que, pues, sí, de repente estaba mucho ahí y decía, pues: "No, ¿no se supone que ya estás trabajando o algo así?", este, y de repente ya me entero que ya ya se tituló, ¿no?, y yo así como que: "Órale", y de hecho, hasta la fecha que yo no sabía qué hacer porque muchos trámites, ¿ya sabes?, este, pues de repente le mandé mensaje y le dije: "Oye, ¿cómo hiciste esto?", y se notó también la buena vibra, ¿no?, y de y ese tipo de como de de guía que teníamos en ese momento, de que ella me d me me empezó a orientar, me dijo: "Ah, ¿pues ya hiciste tal?", y yo: "Ah, esto creo que me falta.", me dice: "Ah, pues o o a acuérdate de que tienes que llevar al documento.", y cosas así. Y ya de repente exactamente, justamente está chistoso porque ya también hace, no sé, una semana, sí, justo una semana le le di le mencioné y le puse: "Oye, ¿qué crees?, ya me puedes decir ingeniero". Y me dice: "No inventes, ¿ya te titulaste?" Y le digo: "Pues ya estoy a 2 semanas de que me lo entreguen". Y me dijo: "No inventes, qué padre, felicidades.", no sé qué, y así, ¿no?, como que se sintió esa misma buena vibra, ¿no?, aunque ya no, digamos, no es lo mismo, pero ya, este, es como que ese, eh, momento de aliento, pues siempre como que existe, ¿no? <chuckles>
Ah, oh. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. <chuckles> Fue el último empujón. Sí. Ah qué bien. Sí. Ah. Claro que, mira qué qué interesante y qué qué padre que tuviste no uno sino tres, tres digamos este guías y tres mentores y tres motivos para poder salir adelante en tu en tu carrera, eso pues es algo que que pocas personas pueden proson presumir y que pues a ti te tocó vivirlo.
Sí, también. Sí, sin duda, ¿eh?, sin duda, sí, yo como que sí diría ese tipo de de de consejo de siempre como aga no agarrarse a alguien, pero sí como que buscar, ¿no?, tipo, no sé si un guía o un maestro, alguien que siempre como que esté a a tu par y siempre como que es te esté guiando, ¿no?, ya sea tu familia, amigos o, pues, tipo también una pareja, ¿no?, que ya ya se vio que no puede estar, no no debe de estar peleado.
Ujú. Claro que sí, entonces, eh, fue una carrera en equipo y lo hicieron muy, muy bien. Te agradezco mucho por compartir tu tu experiencia, que fue muy muy grata, muy muy feliz y muy iluminadora.
No, no te preocupes, muchas gracias a ti por haz haberme escuchado y, pues, hacer preguntas tan específicas. Estuvo chido. <chuckles>